И абсолютно верно. И не просто даже как новый мир. Этот новый мир становится сейчас, если, например, там раньше раз в 100 лет, раз в 50 лет, раз в 20 лет. Сейчас у нас тут каждый год что-то новое абсолютно меняется. Мы сразу перешли из раскладушек в, э, сенсорные, с сенсорного на, э, VR эти, да как бы головные уборы, которые всё становятся популярнее и популярнее, мета-миры, всё остальное. Это у нас всё есть уже сейчас, и оно всё уходит дальше и дальше. М, эм, м.
Н-да. Мгм. <chuckles> Да. То есть дальше это может быть только, чтобы были какие-то приспособления для как это телепортации мыслей, что вот вот эти поко
Мгм. Ам, ну тока не это. <laughs>
поколения, какое там следующее будет сейчас Альфа, дальше бэ допустим, будет Бета, не знаю, в общем, как его там называют, им будет даже лень тыкать пальцем <chuckles> куда-то, они будут тока посылать мысли.
Мгм, мгм. М. Очень даже. Потому что у них стопудово будет какой-нибудь там Илон Масковский брейн-интерфейс, да, через мозг, который они будут общаться. Ну ладно.
Да, <chuckles> чипы в мозгу.
Я думаю, единственное, что по крайней мере вообще очень долгое время пока что сейчас не меняется с ходом технологии, а остается примерно каким-то одинаковым. Это как раз таки офисное, э, скажем так, офисное общение.
<chuckles> Мгм. О, ну это отден отдельный жанр. Это прям отдельная культура.
Это вообще абсолютно отдельный жанр. Да. Я, конечно, извиняюсь за эту боль, но. <chuckles>
Ты смотрел? <chuckles> Ну подожди, а ты смотрел сериал, э, "Офис"?